آه، لازم يكُون هدفك واضح، وطموحك موجود، وتجري ورا طموحك وما تيأسش مهما حصَل. يعني أنا كنت هادرِس في كلية غصب عني، ماشي، وفي الآخر سِبتها.
بالضبط. إمم. بالضبط فعلًا، الموضوع أصلًا موضوع الدراسة ده إن أنت تسيب كليتك وأهلك طبعًا يشوفوا إن أنت هتسيب كلية الهندسة وترُوح تشتغل مصوّر أو تشتغل م مصوّر، لأ وبيصوّر من الموبايل، أكيد يعني كان يعني، افتكروك ش شخص مجنون مثلًا أو أو عندك عندك مشكلة معينة يعني، بس لمّا لقوك نجحت بقى، عملوا إيه لمّا لقوك نجحت يعني؟
آه هن آه، أنا حتّى والله هُم ما كانوش مؤيّدين ليّا أوي في موضوع إن أنا أسيب الهندسة ده وأشتغل مصوّر، ما كانوش مؤيّدين لكده خالص، و ووالدي كان كان تِعب جدًا، جدًا نَفْسيًا يعني، أ دخَلت في هندسة ويعني بقيت في تالتة هندسة، فاضل لي سنتين وأتخرّج، بعد ما قضّيت 3 سنين، لأ، فهُم يعني لأ تعبوا، تعبوا ن تعبوا نَفْسيًا في الفترة دي، وخلاص بقى بعد كده
أيوه، أيوه، أيوه، فاهم قصدك، آه. بس ل قُل لي بقى يعني لمّا لقوك نجحت، عايز أعرف رد فعلهم إيه؟ بقى لمّا لقوك وإيه ده! ده واحد ده بينجح، عارف فيلم ده ده ده ده ب الفيلم اللي هو بتاع صعيدي في الجامعة الأمريكية؟ ده باينه هينجح والّا إيه، عارف اللي هو <giggles>
والله هُم كانوا هُم آه، هُم آه، <chuckles> آه، آه، <laughs> آه، لأ أنا عايز أقول لك يعني هُم
<giggles>
هُم انبسطوا، أصل هُم في الآخر هيعوزوا إيه يعني غير إن هُم يشوفوا ابنهم إنسان ناجح وخلاص، فلأ لمّا لقوني بقى ح باحقّق نجاحات كبيرة كده ولقوني سافرت الهند قعدت في الهند آآ 15 سَنة، وبعدين وأنا في الهند ساف يعني سافرت من الهند لأمريكا، قعدت هناك سَنة ورجِعت على الهند تاني، وبانزِل مصر زيارات بسيطة كده، فلأ طبعًا كانوا فخورين بيّا جدًا، ما كانوش مصدّقين إن أنا هاكُون الشخص الناجح ده.
آه.